Benim sabit bir bütçem var. Eee, aylık harcamayı hedeflediğim, eee, ya da aslında harcamam gereken diyeyim ama, eee, bunu kontrol etmekte çok zorlanıyorum. Ayın sonuna doğru büyük bir panik yaşıyorum. Eee, ve kendimi kötü hissediyorum, çok fazla, eee, giderim var şeklinde ya da çok fazla gereksiz harcama yaptım şeklinde.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Eee, yani, tabii ki bu şekilde hissetmen çok normal çünkü ayırdığın bütçeden fazla, hani, bir harcama yapmışsın. Ama öncelikle sana şeyi sormak isterim; yani, bu harcamaların n nereye gidiyor? Hani, fazla belki belirli, hani, kalemlerin vardır her ay, işte, kira veriyorum veya, işte, elektrik faturası değişiyor veya, hani, sürpriz harcamalar çıkıyor gibi gibi. Hani, bunu biraz daha açarsan ona göre böyle, hani, belki bir beraber çözüm bulabiliriz.
Evet. Hı. Tabii. Eee, aslında şöyle; eee, kira, fatura ödemiyorum. Eee, taksit anlamında da, eee, yani, Türkiye'deki kredi kartıma belli bir miktar atıyorum ama, eee, o da artık çok azaldı gibi bir şey. Öyle bir harcamam da yok ama benim genel harcama kalemlerimi aslında, eee, yeme, içme ve alışveriş oluşturuyor. Eee, şimdi, eee, kasım indirimleri başladı. Eee, Kara Cuma sebebiyle birçok indirim var ve sanki, eee, bu ay mesela inanılmaz alışveriş yaptım ve bütçem, eee, çok sınırlarda geziyor ve sanki bu ay almazsam bir daha hiçbir zaman alamayacakmışım gibi hissediyorum. Kendimi bu şekilde ikna ediyorum. İşte, "Zaten, işte, indirimde, 1 ay sonra daha pahalıya alacaksın" şeklinde böyle enteresan şeyler satın aldım. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hah! Anladım, anladım. Yani, aslında, hani, eee, mantıklı şeyler söylüyorsun. Sonuçta, hani, bu kasım indirimi kasım sonuna doğru bayağı indirimler olduğu için ondan yararlanmak istiyorsun, seni çok iyi anlıyorum. Hatta büyük ihtimalle, hani, şu an indirimli aldığın için önümüzdeki ay almak istesen daha fazla bir para ödeyeceğin için aslında, eee, yani, bütçen daha da, aynı miktarda alırsan tabii, bütçen bütçen daha da, hani, fazla bir, eee, nasıl diyeyim, fazla harcamış olacaksın. Dolayısıyla, hani, aslında, aaa, şey çok, eee, nasıl diyeyim, kötü bir durum değil, yani. Çok, hani, eee, ke mantıklı bir şey yapıyorsun daha indirimli almaya çalıştığın için ama şöyle bir durum var, hani, a indirimli olduğu için alman gerekenden fazla alıyor olabilirsin. Hani, örnek veriyorum, işte, eee, çok böyle basit bir şey olsun, oje diyelim. İşte, 1 tane ojeye ihtiyacın varsa indirimli olduğun için 10 tane alıyorsun. Dolayısıyla, hani, burada bi bir birazcık böyle bir, hani, dik ımm, du böyle bir durum var mı? Hani, bir de onu anlamaya çalışalım. Fazla alıyor musun? Hani, 1 değil de 10 tane mi alıyorsun mesela?
Evet. Tabii. Hı hı. Değil mi? <chuckles> Evet. Evet. Evet. Eee, aslında 1 değil, 10 tane, eee, almıyorum sanırım. Eee, yani, normalde yapıyordum. Bu ay ilginç bir şekilde yapmadım ama ona rağmen bütçem zorlandı ama aldığım enteresan bir şeyden bahsetmem gerekirse, eee, bir tane güneş gözlüğünü çok beğeniyordum mesela. İşte, eee, 100-110 aaa, civarıydı, eee, fiyatı. Daha sonra bu benim aklımdaydı, sürekli girip bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. A, bir baktım, işte, black f eee, Kara Cuma-Black Friday adı altında, eee, böyle 75'e düşmüş. Mesela kışın ortasında güneş gözlüğü edindim. Belki ne bileyim, bu sonuçta yazın kullanılacak bir aksesuar. Ben, eee, soğuk da iklimin olduğu, yani, kışın sert geçtiği bir yerde yaşıyorum. Dolayısıyla şu an, eee, güneş gözlüğüne ihtiyacım olmadığı konusunda hemfikiriz herkesle. Eee, ama ya bir de yaza kadar beklesem belki o, işte, sezon sonu olacaktı, yine inecekti, yani, şu i atıyorum hazirandan baz alsam bile 6 ay içerisinde herhangi bir indirim olabilir, atıyorum Sevgililer Günü indirimi olabilir. Eee, yani, çok ilginçtir ki mesela böyle bir şey satın aldım. Bunun gerekliliği gerçekten, eee, tartışılabilir.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Olabilir. Hı hı, hı hı. Evet, anladım seni. Evet, "Gereklilik açısından kışın, şimdi, uzun bir zaman kı eee, soğuk bir yerde de yaşıyorum." dedin. Uzun bir zaman güneş gözlüğünü kullanamayacaksın evet, ama, eee, yani, şu an aldığın için, hani, bu konuda kendini de daha fazla, hani, suçlamamanı, aaa, tavsiye edebilirim sana. Sonuçta sen onu yazın yeni ku yeniden kullanacaksın ve yazın almak isteseydin belki yine 110 değil de 130'a alacaktın, hani, yaz daha çok kullanılacağı için. Dolayısıyla, hani, bu konuda, aaa, kendini, emm, bu şekilde mot nasıl diyeyim, telkin ederek daha iyi hissedebilirsin ama, aaa, şöyle bir şey var. Mesela, ı kredi kartı mı kullanıyorsun? Hani, daha, böyle, elinde nakit para olursa, hani, belki kısıtlama yapabilirsin diye soruyorum. Eğer kredi kartı kullanıyorsan da bu da, böyle, harcamalarını, bütçeni aşmana neden olan bir, eee, durum aslında.
I hı. Evet. Evet. Eee, şöyle oluyor, eee, benim Türk kredi kartım var ve onu sadece Türkiye'de kullanıyorum. Dolayısıyla eğer bu ay içerisinde bir Türkiye seyahatim yoksa, eee, açıkçası hiç kredi kartı kullanmıyorum. Elimde, böyle, harcamak için ayırdığım, eee, bütçemden, eee, kullanıyor oluyorum. Ama şöyle bir şey oluyor, eğer, eee, 1 ay öncesinde Türkiye'ye gittiysem, eee, ve ben Türkiye'ye gittiğimde kredi kartıyla harcama yapıyorum çünkü 1 ay ileriye atıyor olması benim açıkçası işime geliyor. Eee, ve, eee, 1 ay önce Türkiye'ye gittiysem, e, 1 ay sonra Türkiye'deki kredi kartının da, eee, hesap dökümü geliyor ve, hani, o da sıkışıklık sağlıyor. Sağlayamıyor sağlamıyor diyemeyeceğim ama, emm, genel olarak, eee, şu an yaşadığım yerde, yani, yurt dışında nakitle harcamama rağmen, emm, bütçe konusunda yine de sıkıntılar yaşıyorum.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, ama aslında seni, eee, yani, 1 kalem ödemen değil, 2 kalem ödemen var gibi gel yani, sonuçta Türkiye'ye gittiğinde de bir harcama yapıyorsun, yine alışveriş. Döndüğünde aslında o Türkiye'deki borcu ödemeye devam ediyorsun. Sonra, işte, şu an yaşadığın ülkede de artı 1 harcama yapıyorsun. Dolayısıyla aslında sen, hani, emm, 2 mi yere birden bölündüğün için de, hani, zorlanıyorsun ihtimalle. Sana şunu önerebilirim, mesela Türkiye'ye gittiğin zamanlar tabii ki, hani, yapmak en başta çok zor olabilir ama Türkiye'ye gittiğin zamanlar, döndüğünde, eee, örnek veriyorum, mesela 200 birim bir para ayırıyorsan bütçen için, Türkiye'ye gittiğin için ve hâlihazırda da bir alışveriş yaptığın için mesela bu bütçeni o ay, bir sonraki ay için yani Türkiye tatilinden sonra 100'e indirmeyi deneyebilirsin. Hani, belki bu birazcık aradaki, eee, dengeyi sağlayabilir. Hani, her zaman 200 ayırıyorsundur ama, işte, bir sonraki ay Türkiye dönüşü 100 olabilir. Sonra, hani, birazcık kredi kartın azaldığında Türkiye'deki yine sen kendi normal her zaman ayırdığın bütçene, eee, dönebilirsin. Böyle bir şey deneyebilirsin. Nasıl geldi kulağa?
Evet. Evet, doğru. Hı hı. Evet. Hımm. Tabii. Ya, aslında kulağa mantıklı geliyor. Aaa, yani, akıl çerçevesinde de, aslında, mantıklı bir öneri. <chuckles> Sadece duygusal olarak yapmak, ııı, zor yoksa, aaa, planlı, programlı biri olsa gerçekten, hani, bunu gerçekleştirebilir. Ama, böyle, ben bir indirim gördüğümde içim gıdıklanıyor açıkçası. Bir de şeyleri harcamayı çok seviyorum, böyle, popüler bir ürünse, eee, herkes tarafından beğeniliyorsa, işte, şu an
Hı hı. Evet. Hı hı hı.
bence modanın nabzını biraz daha, böyle, Kuzey ülkeleri tutuyor kışın. Mesela Kuzey ülkelerinde çok sevilen bir ürünse ya da böyle Kuzey ülkelerindeki kızların çok giydiği bir şeyse ve indirimdeyse sanki aklım, mantığım devre dışı oluyor ve onu almam gerekiyormuş, işte, onu giyersem çok iyi ve çok mutlu hissedecekmişim şeklinde bir algı oluşuyor. Eee, biraz daha mantık dışına çıkıyorum. Yoksa aslında mantığında kalabilirsem yani böyle indirimlerle ve fırsatlarla karşılaşmazsam tabii ki bunu yapabilirim, evet.
Hı hı. Hı hı. Evet, ı yi yani, şimdi, senin dediğin gibi, aslında, senin eee, alışveriş yapmak seni mutlu eden bir şey. Dolayısıyla mutlu olduğun bir şeyi de, tabii ki, yapmak istersin ve sürdürmek istersin. Hani, seni çok iyi anlıyorum ama bütçe konusunda biraz daha dengelemeye gitmek istediğin için sana şunu önerebilirim. Mesela, işte, bir bot var, eee, popüler o bot. Eee, almak istiyorsun. Tamam, çok iyi anlıyorum ama, mesela, kendine şunu sor: "Benim, eee, bu bota gerçekten ihtiyacım var mı? Buna benzer bir botum evde var mı? Hani, eee, mesela, almazsam, m eee, kendimi çok mu kötü hissederim, eee, veya bunu almayı ertelesem, mesela, şu an almasam da, işte, bir 3 ay sonra biraz daha, hani, kış bittiği zaman daha da çok daha uygun bir fiyata da alabilirim ve bir sonraki kışa kullanılabilirim." gibi, mesela, böyle, eee, konuşmalar yapsan sence işe yarar mı yoksa yine, "Ben, hayır, dayanamam, alırım." mı diyorsun?
Evet. Nedir? Evet, var. Evet. Doğru. Hıh. Eee, bu arada bir bot var gerçekten, şu an aynı şekilde almak istediğim ve, böyle, içimi gıdıklayan, eee, soruları soruyorum kendime. Mesela, benim bu bota gerçekten ihtiyacım var mı? Bence var çünkü kışın çok uzun geçtiği bir yerdeyim. Bu arada kar botum da var ama, eee, o kar botu değil başka bir bot ve, yani, böyle, mantıklı açıklamalar buluyorum kendime, yani. Eee, daha sonra, eee, ş şey diyorum, işte, kış bitince birkaç ay sonra alayım diyorum. E, o zaman da bi giyemeyeceğim, belki seneye o kadar, emm, birazcık popülaritesi azalırsa, belki, ben de, işte, "Neden almadım bu sene, işte, yazın yaza doğru aldım, böylelikle giyemedim, şimdi 9-10 ay onu mu bekleyeceğim?" diye, böyle, kendi kendime bu arada bu soruları soruyorum ama mantıklı cevaplar da buluyorum. Ya, belki de gerçekten benim bota ihtiyacım vardır ve, belki, gerçekten bütçem kısıtlıdır, belki. Öyle de düşünebiliriz, belki.
Tamam. Anladım. Anladım. Hı hı. Hı hı. Yani, tabii ki olabilir. Sonuçta neye ihtiyacın olduğunu sen daha çok, eee, iyi biliyorsun ve, hani, eee, aslında tabii ki bu bu botu da alabilirsin ama şöyle, peki, bir şey denesen? Şimdi, hani, bütçey bir bütçe ayırıyorsun, ge 200 ayırdın şimdi. O, eee, botu aldığında bu bütçe aşıl aşılacak mı bu ay için?
Tabii. Evet, aşılacak. <chuckles>
He anladım, tamam. O zaman mesela 1 ay daha bekleme gibi bir şansın olmaz mı? Veya o bütçeyi ayırdın ama, eee, şöyle de bir şey yapabilirsin. Tamam, ben bütçemi aşacağım ama, işte, bu ay mesela daha az restorana gideceğim. Böylece bot parası, eee, da bütçenin içine dahil o olacak. Veya, hani, çok taksi e yani, atıyorum örnek veriyorum, çok taksi kullanıyorsan, işte, taksiyi kullanmayacağım, daha çok, işte, yürüyerek veya otobüsle gideceğim. Bu gibi böyle, hani, küçük, eee, kısıtlamalara gidebilir misin o bu ay içerisinde? Eğer öyle bir şey yapabilirsen, hani, bu sefer botu da alma imkânın olur. Botu aldığın hâlde, hani, bütçeyi aşmamış olabilirsin mesela böyle bir şey olabilir.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Evet. Ya aslında, çok mantıklı söyledin. Eee, ya, sonuçta ayın bitmesine az kaldı ve ben her gün evde yesem ya da dışarıda, işte, kahve, kek, eee, yaptığım, eee, rutinlerimi biraz azaltsam belki ayın sonunda bir param kalmış olur. Çünkü şu an bunu kestiremiyorum, hani, kalacak mı, kalmayacak mı diye ama temkinli gidersem gerçekten buna bunu almak için, eee, param kalabilir. Eee, bu arada, böyle, ayın so yeni ayı bekliyorum, hani, yeni bütçeye geçebilmek için. Kendimi şey gibi de hissediyorum, işte, benim annem emekli. Böyle, hep ayın sonuna doğru daha şey der, "Üf! Daha yeni aya 7 gün var" işte, hani, parası azaldığı zaman. Tam olarak, eee, emekli annem gibi hissediyorum kendimi bu konularda. Evet, harcamalarımı azaltabilirim ve gün sayabilirim, eee, yeni aya eğer bu aya yetişmezse her hâlükârda.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Aaa, yani, bunu yapabilirsen sanki bana şey gibi geldi, hani, bu hem istediğin bir şeyi yapmış olacaksın, o botu alacaksın ve seni mutlu eden bir şey olacak hem de, hani, ay sonuna çok fazla kalmadığı için senin dediğin gibi, hani, çok fazla bi uzun süre bir kısıtlamaya gitmeyeceksin aslında. Hani, eee, aslında böyle şey gibi de olabilir, yani, ufak bir mesela detoks gibi de olabilir. Kek daha fazla yemediğin için, hani, daha sağlıklı, böyle, şekersiz son 1 hafta geçirmek de seni motive edebilir aslında, ne dersin?
Evet. Evet. Tabii, neden olmasın, yani, pozitif bakabilirim bu konuya. Eee, ve böylelikle de bunun için, eee, bütçeme katkıda bulunabilirim o botu almak için. Eee, teşekkür ederim sohbetin için ve önerilerin için. Eee, hepsi çok değerliydi.
Hı hı. Rica ederim, ne demek. Umarım hem istediğin botu alırsın hem de bütçeni de dengelemiş olursun. Eee, iyi günlerde de kullanmanı dilerim şimdiden.
Teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Hoşça kal.